Özellikle son zamanlarda birazcık yoğun bir stres altında olduğum için, iii, duygularımı kontrol edememeye ve birazcık aşırı tepkiler vermeye başladım. Yani, bunlar neler nelerde oluyor dersen özellikle mesela bir proje çalışmasında ekip arkadaşlarıma karşı stres altında bulunduğumdan dolayı bazen kaba davranabiliyorum, böyle öfke patlamaları yaşayabiliyorum ve bu da artık yani ilişkilerimde bana zarar vermeye başladı. Çünkü bunlar bazen yakın arkadaşlarıma da yansıyor ve onlarla aramın bozulmasını da aslında hiç istemiyorum. Bu süreçte, yani, duygularımı kontrol etmekte zorluk yaşıyorum ve işin içinden yani çıkamayacak bir boyuta ulaştım. Burada yardımına ihtiyacım var.
Anlıyorum. Hıı. Evet. Tabii ki ya, öncelikle öfke patlamaları yaşamak, hani, ve sonrasında dedin ya sevdiklerine zarar verdiğini hissediyorum diye. E, gerçekten zor bir duygu bu. Eee, bunu yaşamak seni kesinlikle bence kötü biri yapmaz. Aksine, hani, bu duygular çok insani ve, emm, gerçekten kontrol, eee, edebileceğin bir alan aslında. Eee, sadece, eee, bazı süreçler olabiliyor. Çok stresli olduğumuz, eee, dönemlerden geçebiliyoruz ve kendimizi, eee, kontrol edemediğimiz anlar oluyor. Bu anlarda, eee, aslında senin, eee, öfke patlaması dediğin, eee, anlar, eee, olmuş oluyor. Sana nasıl, eee, yardımcı olabilirim biraz daha, eee, konuşarak bir bilgi almam gerekiyor. Yeni dönemde, eee, çok stres yaşadığın, eee, sende değişiklik olan, eee, bir şey, eee, var mı bu öfkelenmeni hızlandıracak, eee, seni rahatsız eden, eee, konular?
Evet. Doğru. Tabii ki. Yani, özellikle yoğunluk ve kendime vakit ayıramamak sanırım burada, eee, rol oynayan en önemli etmenler. Bu yoğunluğu biraz daha açmak istiyorum. Ya, bir yandan, eee, okulumun, üniversitemin artık son dönemindeyim ve burada da son dersi verecek olmanın ha hâliyle üstümde yükü çok fazla. Böyle, sürekli deneyler oluyor, bu deneyleri raporlamam gerekiyor ve, hani, bazen ekip çalışması hâlinde yaptığımız için biri, mesela, görevini zamanında yapmadığında, eee, hâliyle bunun teslim süresi aksıyor ve, eee, benim de hâliyle okulum uzayacak endişesi beni sarıp sarmaladı bir bir yandan. Hani, bir yandan çalışmaya çalışıyorum, bir yandan, eee, spora gitmeye, kendimi biraz daha düzenli bir hayata, eee, adapte etmeye çalışıyorum. O süreçte, yani, bunların arasında kaybolmak ve kendime sosyal hayatıma hiç vakit ayıramamak benim birazcık bu duygularımı kontrol edemememde aslına bakarsan çok büyük bir rol oynuyor. Yani, birazcık sinirleniyorum, eee, patlıyorum bir anda çevreme. Ufa ufacık sorunlara bile bazen çok sinirlendiğim oluyor. Ondan dolayı diyorum ki yani, bazen, hani, oturup düşündüğüm zaman, eee, kendime de kızıyorum. Yani, "B bu kadar ufak bir soruna nasıl bu kadar, eee, pat a alevlenebiliyorsun hemen?" diyorum, aaa, ama işte, bir kere patladıktan sonra kalp kırdıktan sonra da geriye dönüşü olmuyor hâliyle.
Tabii. Olmaz mı? Elbette. Hı hı. E, tabii ki yani, öfkeni, ımm, <clicks tongue> ya, o kadar, eee, çok iyi anlıyorum ki seni, bu zaman zaman, böyle, eee, anlardan geçen insanlarla da, eee, hani, iii, konuşma şansın var mı diye düşündüm. Çünkü, eee, etrafımızda çok fazla, eee, olumsuz olaylarla, eee, karşılaşılıyor. Stres, eee, çok büyük etken. Eee, sen bu dönemlerde "Biraz kendine vakit ayıramıyorum," dedin. Acaba, eee, kendine vakit ayırmayı biraz denesen, eee, vakit buldukça arkadaşlarınla sosyalleşsen, ne bileyim bir sinema yapabilirsiniz, işte, güzel bir yemek yiyebilirsiniz, eee, küçük bir, eee, hani, yoğunluğun var evet ama arada kendine vakit ayırabileceğin bir hobi edinebilsen, eee, hani, öfkeni, eee, aslında farklı alanlara yöneltsen ve onu, eee, böyle, meş meşgalelerle, eee, atlatabilsen, eee, çok iyi olur. Çünkü, eee, o yoğunluk, o stres, o kaygılar, o endişeler üst üste gelince insan gerçekten patlayacak noktalara geliyor ve dedin, ya, en kü en küçük bir şeyde bile, eee, "Neden bu kadar yükseliyorum, eee, ben de bilmiyorum," diye aslında, eee, için çok dolmuş. Biraz, böyle, kendini, eee, motive edecek şeylerle, eee, beraber, eee, mutlu edebilsen, eee, o noktalara aslında, eee, gel gele gelmeyeceksin bile. Eee, böyle, hobilerin, eee, ya da kendini mutlu ettiğin anlar, kendinle vakit geçirebildiğin, eee, küçük, eee, zamanlar, eee, var mı?
Hı hı. Doğru. Kesinlikle. Evet. Yani aslına bakarsan eskide eskiye böyle bir göz atıyorum. Gerçekten deü böyleü kendimi çok iyi hissettiğim hobilerim vardı mesela dışarı çıkıyordum. Biraz müzik eşliğinde basketbol oynuyordum ya da koşuya çıkıyordum ya da, böyle, evde kendi başıma tabletten ya da e elimde varsa fiziksel olarak kitap okuyordum ya da satranç oynuyordum ya da, böyle, sevdiğim bir film ya da dizi varsa onları izliyordum ama işte bu yoğunluktan sanırım bunları yapamamak, eee, hiç, böyle, kendimi dinleyecek, sakinleşebilecek, dinginleşebileceğim bir şeyler yapamamak beni sanırım bu süreçte iyice, eee, sinirli bir insan hâline soktu. Ondan dolayı da aslında, böyle, eskiye duyduğum özlem, biraz daha böyle sakin olmak, kontrollü olmak, aslında duygusallıktan uzak olmak benim aslında hayatımda, eee, temel edindiğim bir şeydi. Böyle çok duygusal olmak yerine biraz daha mantığımla karar vermeye daha çok özen gösteriyordum ama bu yoğunluk sanırım biraz daha bu duyguları biraz daha ön plana çıkardı. Ondan dolayı da çok rahatsızım bu durumdan.
Ne güzel. Çok güzel. Hı hı. Anlıyorum. Ya, insan dediğimiz varlık, eee, sosyal bir varlık ve hani iletişimde olmadığımızda, yalnızlaştığımızda aslında, eee, hem yanlış anlaşılmalar daha yüksek oluyor hem, eee, karşındaki insan, eee, seni incitecek bir, eee, söz söylediğinde çabuk öfkeleniyorsun ya da başaramadığın zaman bir şeye çok daha hızlı, eee, e, tepki verebiliyorsun güçlü bir şekilde. O yüzden bunları önlemek için, eee, kendine, eee, ayırdığın vakti hiç, eee, başkaları için ya da çok fazla iş için harcama. Burada, eee, kendi değerinin önce bir farkına var ve kendini hiç ihmal etme. Ya, biraz kendini ihmal etmişsin ve çok yetişmeye çalışmışsın her şeye. Eee, bu kadar, eee, hayatı hızlı yaşamana ve yoğun, yorgun yaşamana gerek yok. Bir biraz böyle bir dinlen. Eee, hani, bir kendine gel. Eee, seni mutlu eden şeyler neydi? Bak ne güzel anlattın, hatırladın. Eee, ne kadar da, eee, söylerken sesin mutlu geliyordu. Çok özlemişsin. Onun da farkına vardım. Hani böyle bir akşam, eee, yani 1 saatini ayırabilecek, eminim öyle 1, eee, saatin de vardır yani ayırabileceğin. Sadece biraz, eee, planlı programlı ilerlemen gerekiyor. Eee, çünkü stresli olduğun zaman elin ayağına da dolaşır ve sağlıklı düşünemezsin. Yapacağın işi de çok, emm, yani 1 saatte bitecekken 2-2,5-3 saatte çıkarabiliyorsun o, eee, zihinle, dolu zihinle. O yüzden, eee, önce kendine bir yatırımını yap ve, eee, kendini mutlu etmeye çalış. Daha sonra zaten iş de, eee, en kolay şekilde seninle ilerleyecektir. Eee, berrak bir zihin, işte sakin bir, eee, hislerle, eee, ve, hani, mutlu olduğun bir çevrede, eee ilişkilerinin iyi olduğu bir çevrede zaten, eee, o da, eee, regüle olacaktır iş hayatın da. Eee, sana tavsiye verebileceğim şeyler, eee, bunlar acaba nasıl geliyor kulağına beni dinledikçe, yapabilir misin?
Kesinlikle. Tamam. Evet. Doğru. Evet. Doğru. Yani aslında çok da iyi geliyor kulağıma çünkü birazcık dediğin gibi kendimden çok fazla uzaklaşmış olmam ve sürekli hayatımdaki diğer etmenlere, eee, eee, ke kendimi konsantre etmiş olmam gerçekten bu süreçte benim o duygusal patlamaları yaşamamda, e, çok büyük rol oynadı. Yani kendime biraz daha özen göstersem, hobilerime yani mesela dediğin gibi akşam mesela 1 saat, eee, boş vakit ayıramaz mıyım kendime? Tabii ki ayırabilirim. Yani, şu anda mesela ne yap ne yaptığımı bir düşündüm akşamları, elime telefonu alıyorum, eee, bakıyorum öyle 1 saat boyunca kaydırıyorum arkadaşlarım neler atmış ya da ne ne haberler var sosyal medyada. Aslında bu da benim öfke patlamalarımda büyük bir rol oynuyor. Mesela sevdiğim, eee, bir futbol takımının yorumlarının altında karşı takım taraftarları, eee, dalga geçen yorumlar attığı zaman ben de sinirleniyorum, onlara cevap atıyorum falan filan derken böyle, eee, ufak tartışmalar oluyor ve duygusal olarak patlama yaşamama da bunlar da rol oynuyor. O yüzden birazcık uzak uzak kalmak böyle şeylerden. O bi bir saatlik boş vakti mesela daha verimli şeylere harcamak gerçekten de bu süreçte bana yardımcı olacak gibi duruyor.
Evet. Tabii. Hımm. Kesinlikle. Tabii ki. E, tabii ki bir de şunu, eee, söylemek istiyorum sana. Öfkelendiğin zamanları, ııı, aslında sonradan not etsen neye öfkelendiğini de çok net bilebilirsin ve öncesinde kendini hazırlayabilirsin. Yani, sakinleşmek için bir zamanın olabilir ve o an o farkındalık sana gelebilir. Eee, diyelim, eee, öfke ge iii, sinirleneceğin bir, eee, durum oldu. Eee, o anda öfken, eee, o sözler, o davranışlar, o olaylar öfkeni tetikledi. Eee, bunu fark etmen, eee, ilk adım oluyor ve, eee, o anda, eee, şey diye düşünebilirsin, "5-10 saniye durup derin derin nefes almak, eee, bir kısa bir mola vermek, bu bana iyi gelecek." diye, hani, böyle küçük, minik, eee, nefes egzersizleri yapmak ya da o ortamdan ayrılmak, eee, patlamayı da engeller. Eee, hani, eee, mesela bir odada birine çok kızdıysan hemen o odadan ayrılıp, eee, bir camdan temiz hava, işte, 3-4 kere derin nefes. Eee, bunlar da seni sakinleştirecek şeyler. Eee, sık sık, eee, yaşadığın olayları yazmak, eee, ve sonrasında da, hani, bunları okumak aslında, hani, göreceksin de, hani, buna ne kadar, eee, öfke "Bu kadar yükselmeme gerek yokmuş, işte, hani, konuşarak da düzgün bir şekilde de halledebilirdim." diye. Bunlar farkındalık yaratacak sana ve, hani, bir sonraki olaylarda biraz daha böyle mantıkla ilerleyeceksin. Çok fazla duygularının, eee, esiri olmamış olacaksın. Yani, bir anda böyle öfkelenip sonradan da pişmanlık, eee, duymayacaksın diye düşünüyorum. Bence yapabilirsin sen bunu. Hani, sesinden de anlayabiliyorum. Eee, ne kadar, eee, bundan muzdarip olduğunu ve, eee, atlatmak istediğini görebiliyorum. Eee, verdiğim tavsiyelerle umarım, eee, istediğin gibi, eee, sakin, eee, mutlu bir, eee, yaşam, eee, sürdürebileceksin.
Evet, Kesinlikle. Kesinlikle. Doğru. E, vallahi gerçekten bu süreçte elimden geleni birazcık daha ardıma koymamam gerekiyor dediğin gibi. Yani, belki bu süreçte, hani, o öfkeli öfke patlamaları yaşadığım anlardaki sorunları bir kâğıda yazsam dediğin gibi, oradan sonrasında mesela akşam eve geldiğimde nelere sinirlenmişim, nelerde problem yaşamışım gibi, eee, kontrol ettiğim zaman gerçekten de bu süreci yönetme konusunda bana yardımcı olabilir. Çünkü ben mesela birine sinirlendiğim zaman odadan çıkmak gibi bir şey, eee, aslında yapmıyordum yani. Gidip onunla yüzleşmek, birazcık sinirli olsam bile, böyle, bağıra çağıra konuşmak, eee, gibi bir saçma yönteme başvuruyordum. O süreçte mesela çıkıp bir nefes almak, eee, kendimi dinlemek ve zihnimi, duygularımı sakinleştirmek gerçekten bu süreçte bana çok yardımcı olacak gibi duruyor. Çünkü ken kontrolü kaybettiğim zaman gerçekten de, böyle, ka karşımdakini de kırabiliyorum, sözünü bölüyorum, onu dinlemiyorum. Karşımdakinin fikrinin bir önemi yokmuş gibi davranıyorum. Bu da aslında çok sağlıksız bir iletişim tarzı ve, eee, bunu da düzeltmek aslında dediğin gibi çok büyük, üüü, bir değişim gerektiriyor. O da bende başlayacak gibi.
Güzel. Evet. Evet. Tabii ki. Yani Hı hı. Hımm. Kesinlikle inanıyorum, eee, ve böyle da zamanlarda ben dili kullanmak da işe yarayabilir. Hani, eee, öfkeni anlatırken karşındakini suçlayıcı bir tavır almak yerine, hani, kendini ifade eden cümleler, eee, kullanman Hani, "Ben, böyle hissettim. İşte, bu durum beni, eee, bö bu şekilde üzdü. O yüzden böyle davrandım." gibi biraz, eee, suçlayıcı ifadeler yerine böyle, eee, kendini, eee, duygularını ifade eden şeyler kullanmak, sonradan da, eee, hani, "Çok kalbini kırdım, çok üzüldüm."ün önüne geçebilir. Eee, umarım, eee, zaten kendin de farkındasın yapacağının yapacağını söylüyorsun. Çok da sevinirim. Eee, umarım, eee, konuşmamız, eee, sana, eee, güzel, eee, bir yol, eee, çıkarmasına sebep olmuştur.
Doğru. Kesinlikle çok yardımcı oldu. Artık bütün tavsiyelerini sıra sıra uygulamaya döküp, eee, birazcık, ııı, kendim de çaba sarf etmem gerektiğinin farkındayım tabii ki. Artık bu süreçte bir şekilde çözüm bulacağız gibi duruyor. Tavsiyelerin ve yardımların için çok teşekkür ederim sana.
Harika. Rica ederim, ne demek. Kendine çok dikkat et, hoşça kal
Aynı şekilde, görüşmek üzere.